Ah, okey, ah, kakaiba yung ano mo.
O kaya yung mga romcom mga ganyan, oo. Kasi gusto ko yung oo, pwedeng ganon, mga love story din o kaya yung mga pang-family na mga movie. Kasi minsan 'di ba, may mga ganon, may family tas may parang may plot twist na may thriller something, yun yung mga gusto ko, kasi alam mo yung mapapa
Ah, romcom. Ano Hmm, mm. Ah. Hmm, eh, ano ba yan kasama mo ba pamilya mo 'pag nanonood ka o mins madalas ikaw lang?
Minsan kasama ko ang anak ko, kasi 'pag mga ano yung mga la masyadong mga brutal na mga eksena yan, kasi bata pa yung bat anak ko, eh, so hindi ko talaga pinapanood yung mga brutalan, pero kapag mga brutalan ako lang, minsan kasama ko asawa ko ganyan, yan.
Hmm. Ah, okey, okey. Hmm. Hmm. Mm, mm. Ah, okey, family, eh, yun talaga pinaka-bonding niyo. Ah, kami naman kasi halos kaparehas, eh. Ito makwento ko lang total nagkwento ka rin naman ng ganyan, eh. Ah, pero hindi naman yan madalas naming bond ako ba bond ko sa sarili ko, pero yung bonding namin lalo na yung anak ko, babae kasi yung anak ko, eh. So parang more on ano siya, eh, yung parang, ah, fantasy, 'di ba, alleged, oo, yun, mga ga alam mo yung, ah, yung sikat ngayon, yung K-pop Demon Hunter ba yun, alam mo ba yun?
Hmm. Oo. Hmm. Mga Barbie, ah, oo, yung mga ano, fairy tales. Ay naku, pareho tayo, anak ko ganyan din. <chuckles> Ganyan di anak ko name-memorize ko na nga yung kanta.
<laughs> Sabi ko nga, sabi ko, kabisado ko na yung kanta. Totoo, totoo, kaya
Totoo, nakikisabay din ako, eh, kapag nakikinig kami, ah, di naman maganda din naman kasi yung kanta pero actually hindi ko pa din siya nakiki napapanood kaya, m oo, eh, hindi pa talaga as in wala pa ako episode na napapanood, so parang hindi ako maka-relate minsan sa sinasabi niya. Pero pinromise ko yun sa sarili ko na isang araw nga papanoorin ko yan, para kapag nagkukwento siya sa akin, maka-relate ako kasi minsan nagsasabi siya sa akin ng mga eksena na sisi nag-o-oo na lang ako kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko kasi hindi ko alam yung kwento.
<chuckles> Totoo. Ng buo? Mm, mm.

Oo, ako din. Ah, parang akala mo eh parang ano palang feeling ko batang-bata pa ako nung high school ako
Kaya parang ganun. Ep Oo, ngayon kasi parang siguro nga na
Samantalang ngayon parang elementary palang, akala mo high school na magarte.
Nakakaramdam na ng stress no? Meron nagsna minsan nag nag-aano na sila, "Daddy para ko naii-stress" sabi ko, "Aga mo naman mai-stress ne." Wala ko di ba parang nga may mga ganun na silang salita.
Oo. <chuckles> Oo. Sa ano kasi din, sa mga exposure nila siguro sa mga social media yan eh, usually napapanood nila tapos
Sa Totoo, totoo, totoo, totoo, totoo. Kaya ako mm, kaya ako minsan binab nililimitahan ko rin talaga ang pag-cellphone lalo na dito sa bahay.
Ako din. Tsaka ano, usap ko sa kanya talaga akala mo kahit matan ah, bata pa siya parang ano usap ko sa kanya ay parang matured na. So kaya para siyang matured, alam mo ang tawag sa kanya sa school ano parang ano little, parang aling maliit.
Hindi, mahirap din eh. Oo. <laughs> Para, ah
Kasi, ano siya alam mo yung siya yung, nakikisaway din siya sa teacher lalo na kunyari pag maingay mga kaklase niya. Siya talaga yung sasabihin niya, "Uy wag nga kayong maingay kasi ano nagagalit na si teacher oh." Kaya yun talaga lagi award niya. Oh, laging ganun parang ano, ano, ah, leader parang ganun, parang ganun yung ano award niya, mhm.
Ah, okey. Ah, galing naman. Ah. Galing naman. Edi maano maagang talaga nabukas yung ke kamalayan niya di ba parang ganun?
Siguro nakatulong din kasi matatanda yung mga kasama niya wala kasing bata dito sa bahay, siya lang.
Di ba?

Oo, totoo. Eh, yung anak ko hin ano na, eh, ele ah, 13 years old na hindi pa marunong mag-bike. Hin unlike sa'tin before na parang oo, totoo. Unlike sa'tin na parang dato dati magkasugat lang tayo ng 6 na beses sa tuhod magaling na tayo, eh, di ba? Magaling na tayong mag-bike, eh. Ngayon, eh, hindi naman hindi siya ano, eh, ang mga bata ngayon ma-gadget, eh, di ba? Hindi naman sila wala silang masyadong activity sa labas, eh. Oo, kaya tinuturuan ko siyang mag-bike. Yun ang pinaka, ah, sa ngayon, ah, yun ang pinakalibre sa libreng araw ko, libreng oras ko, yun ang ginagawa namin sa at the same time, ah, ano rin, eh, ah, parang, ah, ano rin sa'kin, eh, lalo na kapag sa health natin, di ba? Mas okey na may gano'n na
Ah, dalaga na anak mo. True, oo. Mm. Mm. Ah, kaya tinuturuan mo. Mm. Lalo kapag tumatanda na tayo 'no kailangan talaga medyo gumalaw-galaw tayo.
Rout baka magkaroon tayo ng maagang maintenance, eh, ay mahirap na, di ba? Eh ,yun ang ano ko, parang yun ang gina
Mm. Mm. Pero maganda.
Di ba, yun. Kayo gawin niyo rin. Di ba minsan na pagka may libreng oras kayo kahit jogging man lang sa park, alam mo yun, or dun sa mga open space.
Ah, minsan naman kapag kunyari mga off day ko talaga umaalis talaga kami, pumupunta kami dun sa mga yung mga ano, yung malalaking playground talaga, yung mga KidZania, ganyan. Talagang ha ha galaw da kasi bata pa yung anak ko, 6 years old pa lang siya.
Oo, oo. Ah, okey. Talagang <laughs> Ilang taon na? Ah, oo, malaro pa 'yan.
Oo. Kaya mahilig siya sa mga ano, tsaka magalaw siya. As in kahit babae siya, babae din siya, eh. Pero alam mo yung maga magalaw din siya. Magalaw din siya. Hindi siya yung katulad nung ibang mahinhin. Para siyang alam mo hindi ko nga masa malaman kung minsan tomboy ba or babae kasi
Oo, oo. Ah, okey. Baby girl din. Mm. Oo. Oo. Pero hindi naman. Bata pa, eh, siguro 'no.
Parang hindi naman, pero ano siya, magalaw mala magalaw siya, hindi siya yung pi prim and proper. Hindi siya ganun.
Ah, okey lang. Mas maganda nga yun, eh, di ba parang active na active, eh, di ba? Yun, eh, yun din, parang yun yung isa sa pinakaano, ah, nag-uubos minsan ng oras namin. Kung minsan naman 2 hindi naman sa lahat ng pagkakataon, eh, siyempre saka pagka nagba-bike ka hindi naman magastos, hindi unlike na pagka gusto mo mag alam yun, mag-mall. Mall, eh, medyo medyo magastos talaga. Oo, pero minsan naman may mga pagkakataon na talagang, <tsk> ah, hindi naman sa lahat ng pagkakataon gusto lang namin mag-bike. Ah, minsan talaga, ah, nagma-mall din kami, ayan. Minsan mas madalas kaming tumatambay lalo na sa mga mi mahilig kaming magkakakanta. eh. Alam mo yun sa mga ano, ah, singing booth. Oo, 'yan ang minsan ang pinaka
Mm. Mm, mm. Oo. Oo, magastos talaga. Mm. Ah, talaga ba? Nga ako kasi hindi ko pa masyado nakakasama yung anak sa gano'n, pero mahilig ako sa ganun nung dalaga ako. Mahilig ako sa mga re sin ano, videoke. Kaya nga.
Oh, 'yan 'pag lumaki-laki siya. Lalo na ngayon K-pop Demon Hunter ang gusto, eh, puro kanta yun, eh.

Eh, ano yun? Kasi, 'di ba, yung sabi ko nga, ay, nanonood kami parang alam mo yung nakakalimutan ko yung mga problema ko, na nawawala sa isip ko kahit papaano. Tapos, uulit na lang siya ulit kapag natapos ko na siyang, kunyari tapos na ako sa pinonood ko babalik na lang ulit 'yun, pero, hindi na siya yung go sobrang bigat, para mada-divert yung utak ko, so, atleast, 'yun.
Mm, mm. Totoo. Totoo, naman. Mm, mm. Oo. Oo, tama. Tama, ako naman siguro masasabi ko na, ah, ah, dual purpose yan 'di ba, pagka nag-aano, ah, una, siyempre nagiging fit kami or na nawawa na, kahit papaano na-exercise namin yung, oo. Tapos, pangalawa, syempre, ah, kung ikaw ay nakakaramdam ng ano, mood swing or stress or, eh, lalo na kapag ikaw nagkaka-edad, minsan nag-iisip ko na ng malalalim dyan, eh. Alam mo yung nagegets mo, 'ba yan, tumatanda na tayo, hindi lang hindi lang work related, ah, minsan, may mga pagkakataon. Ilang taon na lang, 40 na tayo, ay, mga ganun minsan, gumaganon na ako sa isip ko, eh.
Ah, healthy. Mm. Mm, mm. Mm. Oo, kasi, minsan ,siyempre mapapaano ka rin, mapapaisip ka rin, na, ay, ang bilis ng panahon. Parang dati ano lang ako, teenager lang ako, 'tas ngayon parang paano ka na, palampas ka na sa kalendaryo. <chuckles>
True. Totoo, dati parang ini. Oo, 'di ba? Sabi ko pa "ano ba yan" so, parang kung iyon siyempre nada-divert ko yung imbes na isipin ko yung mga bagay na, hindi naman dapat kanais-nais isipin, eh, di nada-divert ko dun sa ano, dun sa mga, dun sa pagkakataon na narerelax ako, oo. Ah, at the same time nagagawa ko, ah, yung bonding namin, oo, nakakapag-create kami ng memories kasama yung pamilya ko, ni mga anak ko, yung asawa ko, 'di ba, parang ganun, isa yun sa pinakam ah. Oo, tama, totoo, totoo siya sa pinakamagandang, ah, ah, pangyayari or gawain na ano, pwede mong gawin para sa sarili mo.
Mm, bilis talaga. Isipin, hmm. Sa mga exercise. Totoo. Oo. Yun kasi maganda. Hmm, 'di ba at least, oo.
Eh, ikaw ba? May mga libangan ka ba na gustong gawin? O subukan sa sa future na tingin mo, gusto mong gawin na, ah, tingin mo, eh, hindi mo pa nagagawa?
Alam mo gusto ko ulit-ulitin, pero nagawa ko na siya nung dalaga pa ko, gusto ko ulitin yung mga nagha-hike. Nagha-hike sa mga bundok.
Oo, ano yun? Oo. Ah, okay. Ah, okay.
'Yan, gustong-gusto ko yan, gusto ko yan, yung mga mag ka climb, magka-camping, tapos 1 week kayo dun sa parang forest mga ganyan, gusto ko yung mga ganyan, kasi, gusto ko maranasan kasi, nung anak ko 'yun. Kasi, ano iba kasi talaga yung feeling nun, nung time na nag-gagano'n pa ako. Iba, para nakaka-refresh.
Mm, mm. Mountain, oo, oo, oo. Mm, ah. Totoo. Totoo.